Então, eu queria desabafar um pouco e depois pedir, assim, conselhos práticos sobre uma situação que eu estou enfrentando com a minha melhor amiga, sabe?
Claro. Certo.
É, eu sinto que, assim, houve uma mudança bem grande assim, na nossa amizade, por conta de um fator assim, e e eu queria saber como lidar assim com essa com essas alterações, sabe?
Aham. Mas o que que mudou, assim, que você vem percebendo?
Então, a gente é amiga desde a faculdade. A gente se conheceu quando tinha 17 anos. Agora, nós 2 já passamos dos 40, assim. Então, todos esses anos de amizade, imagina. Bastante. Passamos por várias fases, né, então, insegurança profissional, namorados, coisa assim. E agora, o fator que realmente, eh, mudou e que é parte da vida e normal, é que ela teve filha, sabe? E assim, eh, eu também sou casada, tudo, mas, eh, eu eu, eh, tentei ter, não não funcionou, não deu certo o tratamento, e aí, eu acabei desistindo e estou ok com isso. Mas assim, ela parece que virou outra pessoa, depois que virou mãe, sabe. <chuckles> Parece que a minha amiga original foi abduzida e colocaram um clone no lugar, sei lá. Eu não consigo reconhecer mais, entendeu? E, então assim, tá um pouco difícil para mim. Óbvio que eu sei que ela é mãe, que é é agora a prioridade da vida dela é a maternidade, essa fase, e a menininha depende muito dela. Eu sei tudo isso racionalmente, sabe?
Aham. Bastante tempo. Uhum. Tá. Certo. Uhum. Tá. Aham.
Mas assim, é um pouco difícil de aceitar que que eu não tenho mais minha amiga. Eu não posso falar as coisas que a gente conversava antes, porque, eh, a cabeça dela está muito diferente. Então assim, tá um pouco difícil para mim e eu queria umas dicas suas de de como fazer isso, como fazer coisa aceitar, ou coisa que no meu subconsciente tá tá diferente assim, digamos, sabe? <chuckles>
Tá. Olha, eu entendo o seu lado, porque, hum, <smacks lips> não querendo ou não, o ou pelo menos vocês não brigaram, né? Foi por um bom motivo essa distância. Mas, independente do motivo, acaba sendo um luto também, porque, eh, o luto, ele não é só de uma pessoa que, né, passou para um outro plano, é também sobre perdas de amizades em relacionamentos, enfim. E você está vivendo esse luto. Há quanto desculpa, há quanto tempo que ela teve a a criança?
Não. Uhum. Uhum. Então, eh, a menininha acho que está com 5 anos agora e, inclusive, eu preparei a minha cabeça quando ela engravidou, sabe. E a e ela estava, ela dividi falava tudo pra mim, "Ai, gravidez", vomitou, sei lá quantos meses e tal, e desabafava comigo. E e eu preparei minha cabeça assim: eu sei que quando a menininha nascer, ela vai sumir. Assim, eu já estava preparada para a minha cabe assim pra isso, né, após pós-parto e tal. E não aconteceu isso. Ela teve a bebê e ela continuava me escrevendo, pelo menos 1 vez por dia. E aí eu falei: "Ué, mas então ela tá com tempo ali na naquela né, aquela coisa louca, aquela loucura, ela continua tendo tempo para falar comigo". Então, assim, mas depois que eu achei estranho, porque aí, quando a menininha começou a andar, a falar e ir a escola, aí que ela virou a cabeça mesmo, sabe. Não foi nem quando a me quando era um bebezinho, assim, eh, é agora que tá a fase mais crítica, porque e e assim a menininha já não depende, né, mais tanto dela, como quando era bebezinha mesmo. Mas eu acho que é a responsabilidade sobre tudo, assim, sobre a escola, sobre o que fala pra ela, porque a menina conversa agora, né, entende tudo. Ela tá muito mais, eh, diferente agora do que na co no começo, assim, quando a neném nasceu, sabe.
Tá. Aham. Aham. Claro. Uhum. hum, tá. Aham. Uhum. Entendo e faz quanto tempo assim que você sente que ela se afastou? Faz quanto faz anos já, faz alguns meses?
É, e eu Quanto Eh, faz alguns meses que eu acho que a coisa piorou, assim, no no nível, assim, ela tá muito mais reativa, sabe. E, assim, e eu não sinto liberdade pra falar coisas da minha vida, eh, mas eu não consigo mais falar algumas coisas, sabe, por exemplo, em termos de finanças, em termos de planos que eu tenho, porque, assim, eu sou uma mulher livre, né. Eu o dinheiro é pra mim, assim, eu não preciso criar ninguém, eh, nem pensar na escola de ninguém. Eu posso falar o que eu quiser. Ela não, ela vive, assim, enclausurada. Todo o dinheiro é só para a menina, tudo a escola da menina, o futuro da menina. Ela não tem mais ela, entendeu? Então isso está acontecendo, respondendo a sua pergunta, há 1 ano, mais ou menos, eu diria.
Tá. Aham. Sim. Aham. Tá, não, porque isso muda um pouco o o meu discurso, porque eu pensei que pudesse a criança pudesse ter alguns meses, mas já tem anos, porque eu ia falar: "Você tá vivendo essa fase de luto, eh, porque acabou de nascer, a mãe tá, né, tipo ali, hã, desenvolvendo a maternidade.", mas, pelo que você falou, então já são alguns anos que te que a criança tem, e faz, mais ou menos, 1 ano que você sente. Ainda assim, nesse 1 ano, eh, existe essa fase de luto e tal, de você perceber que você tá perdendo sua amiga. Você não esperava, né, tipo, esse esse momento chegou com bastante atraso, eh, e enfim o o que você tá sentindo é essa perda, esse luto, eh, porque você não tem mais a amiga que você achou que você tinha, assim, né, não que ela é enfim, eh, não que ela mudou como pessoa, mas algumas questões na vida dela. Muitas vezes pode ser que não seja nem a criança, pode ser alguma coisa com ela mesmo. E, assim, eh, você já conversou com ela de: "Olha, eu percebi que você tá meio distante, tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem?", ou nunca chegou a perguntar?
Tem. Sim. Uhum. Hã, exatamente, <chuckles> muito atraso. Ah, sim, uhum. Hum. Eu tenho medo de perguntar, na verdade. E, assim, a gente e ela é como uma irmã pra mim. A gente sempre falou sobre tudo, sabe. Sobre tudo, mesmo, assim. Ela sabe segredos da minha vida que ninguém sabe, coisa assim, e eu dela. Mas, assim, eu estou com medo de, eh, demonstrar qualquer tipo de carência da minha parte nesse momento, porque eu acho que ela vai pode, ficar brava comigo, assim, ou chateada, do tipo: "Você não está entendendo que eu tenho uma filha <chuckles> e, assim, a minha vida mudou.". Eu tenho medo, às vezes, de ouvir coisa desse tipo ou, tipo: "A prioridade não é mais você", sabe? É
Aham. Aham. Não. Imagi não, mas eu acho que é assim. Primeiro que, se ela vier a falar, eh: "Ah, não, porque a prioridade não é mais você, é minha filha", isso é uma coisa normal e que você sabe que a prioridade na vida dela é a filha dela, porque você mesmo já me falou isso. Então, não é um problema, eh, e eu também não acho que você tem que ter medo de falar ou, assim: "Ai, não, não quero parecer carente", ou coisa do tipo. Vocês são muito amigas há uns 30 anos, mais ou menos, pouco mais, pelo o que você me falou, e aí, e você acabou de me falar que vocês são como irmãs. Você já parou pra pensar que porque você fala: "Ah, não, eu tenho medo dela ficar chateada se eu vier a f eh, se eu vier a falar com ela", mas já para pra pensar que ela pode ficar chateada se ela descobre que você está sentindo tudo isso e que você não foi falar com ela? Porque, às vezes, ela se distanciou e ela nem percebeu. Às vezes, pode ser que não seja criança, seja alguma outra coisa que está acontecendo em casa ou na vida dela. E você não sabe porque, às vezes, ela não quis te contar, <sniffs> e aí ela pode ter o motivo dela. Mas vocês são próximas o suficiente para você perguntar ou, na verdade, não perguntar direto isso, mas fala: "Olha, eu percebi que você se distanciou, eu estou sentindo sua falta, aconteceu alguma coisa?". Eu acho que você tem sim que falar, porque você tem abertura com ela e ela pode ficar muito chateada se ela descobre que você está se afastando, porque, querendo ou não, você acaba se afastando se você não vai perguntar pra ela. Você tá dando tanto espaço para ela, que tá te fazendo mal e, às vezes, ela nem tá tendo noção disso. Então, eu acho que é justo até com ela você perguntar. Não acho que tenha problema nenhum você chegar e perguntar: "Olha, está acontecendo alguma coisa? Eu estou te sentindo diferente, estou sentindo a sua falta, eu entendo se for a fulana", o nome da filha dela, eh, hum, ou qualquer outra coisa. "Mas, olha, se você precisar, eu estou aqui. Se você quiser conversar", e se coloca à disposição. E aí, enfim, e aí conve conforme a conversa for fluindo, mas eu acho, sim, que você tem que conversar com ela e, mesmo que ela, vamos supor que fique chateada, pelo menos você vai tirar esse peso de você, porque você foi atrás e quis resolver. Então, eu acho, sim, que você tem que falar.
Uhum. Sim. Sim aham. Uhum. Ah. Uhum. Aham. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Nossa, fez muito sentido, faz mesmo. Você falou uma coisa muito importante, talvez é é você falou é é chave isso que você falou e me faz entender muito bem e se ela ela ficaria triste se ela soubesse que eu estou sentindo isso, não comp não compartilhei com ela justamente, né.
Com certeza, eu olha, eu acho sim que você tem que falar com ela. porque. vamos supor que tenha acontecido alguma coisa, no mínimo, você vai ficar sabendo
Uhum. É. Uhum.
e se tiver tudo bem, você vai tirar um peso da sua cabeça e perceber que não tem nada, sabe.
Sim, uhum, legal. E e agora que é a época de Natal, assim, você acha que é uma ocasião legal assim, para reafirmar, por exemplo, os sentimentos que eu tenho por ela, o quanto ela é importante para mim é é uma época boa pra fazer isso também, né.
Com certe é, eu eu sou do tipo de pessoa que acredito que não existe, eh, uma época para mandar mensagem para expressar o amor, o sentimento que você tem por outras pessoas. Mas, normalmente, as pessoas fazem isso em datas comemorativas, né. De aniversário, Natal, e é o Natal, de fato, é uma data que aproxima as pessoas no mundo todo, né. <sniffs> Eh, então eu acho, sim, que você pode aproveitar como uma desculpa, se você for se sentir mais segura, mas não fica presa à data. Você tem que fazer porque você quer fazer e não porque: "Ah, essa data faz mais sentido", mas eu acho que é legal. Eu acho que coincide de ser uma uma questão, uma data legal, assim.
Aham. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Certo. Uhum, ótimo. Nossa, eu vou fazer isso mesmo. Tudo o que você falou fez muito sentido para mim. Você realmente conseguiu entender o que o que eu estou sentindo, e e eu vou fazer isso mesmo, porque eu acho que a conversa é a melhor solução. Ela me conhece muito bem, assim, só pelo tom de voz ou pelo olhar, sabe, ela sabe me ler. Então, eu vou fazer essa conversa com ela, de novo, sabe, é, falando pra ela que eu entendo o momento e tudo, que eu vou estar sempre aqui, sabe. Eu vou ser amiga dela para sempre, no que depender de mim, e reafirmar isso. E e gostei do que você falou. Realmente, talvez ela também esteja sentindo o que está estranho. E, se eu não falar, ela vai ficar chateada, né. Também depois. Então, nossa, foi ótimo desabafar com você. Muito bom mesmo.
Com certeza. Olha, que bom que eu consegui te ajudar. Depois eu vou querer saber se deu certo, como é que foi essa conversa, mas vai dar tudo certo, sim, porque vocês são super as amigas de anos. E seja honesta com ela e com você, e não tem nada para dar errado, não. Eh, enfim, eh, que vocês tenham uma boa conversa e, sempre que precisar, eu vou estar à disposição. Obrigado por compartilhar comigo.
Aham. Uhum. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.
Na